Aku tuh akhir-akhir ini lagi bingung banget nih, karena kebetulan, eee, aku tuh lagi pengen diet ya, dan sebetulnya sedang menjalankannya, cuman secara target besar itu aku memang nggak mencapai ya. Jadi aku tuh punya target turun 15 kilogram tapi hingga sekarang tuh setelah dua bulan berjalan, itu baru turun tuh 3 kilogram, gitu. Dan hal ini tuh hingga akhirnya memunculkan apa, ya, rasa kurangnya motivasi gitu, karena sebetulnya, eee, aku tuh cuman melihat apa, ya, pencapaian aku berkurang berat badan itu cuman sekedar angka aja gitu, buk nggak bisa aku jadikan, eee, patokan apa pun, gitu, dan juga kayak sebetulnya di sisi lain di mana aku diet ini, aku sebetulnya sudah berhasil menjalankan program diet yang selama ini aku rencanakan, cuman memang hasilnya tuh entah kenapa nggak sesuai dengan ekspektasi aku, gitu, sehingga balik lagi, turun lah motivasi yang aku punya sekarang, gitu. Makanya, eee, aku tuh pengen minta saran dari kamu gitu, ya, gimana sih caranya supaya aku tuh bisa gitu menggunakan pencapaian ini secara maksimal, gitu, apalagi untuk yang namanya meningkatkan motivasi aku sendiri?
Mhm. Mhm. Mmm, oke. Mhm. Mmm, oke. Kakaknya udah hebat banget loh, nggak semua orang bisa sampai sejauh itu bisa turun 3 kilogram dalam s jangka waktu, eee, 2 bulan Kakak. Itu hebat loh, apa yang sudah Kakak capai itu nyata dan nggak mudah sebenarnya. Eee, ya, kalau misalnya, eee, Kakaknya kurang motivasi itu wajar ya, karena kan kadang-kadang rasanya kok 2 bulan udah lama begitu, hanya baru turun, eee, 3 kilogram. Tapi, ya, sih, banyak kan orang yang mengalami fase seperti itu, itu normal banget, gitu. Tapi kalau sebelum saya bisa kasih saran, boleh nggak saya kira-kira nanya-nanya dulu supaya saya bisa memberikan saran yang lebih baik, gitu?
2 bulan, iya. Iya, sih. Iya. Ya. Ya, boleh boleh, silahkan.
Eee, Kakaknya pernah nggak merayakan s eee, secara pencapaian kecil itu, gitu, misalnya kayak merasa, "Oh, saya sudah berhasil nih, saya sedikit merayakan pencapaian kecil turun 3 kilogram." Kakaknya bilang, oh, eee, misalnya membeli sesuatu sebagai, eee, reward karena Kakaknya telah telah berhasil mencapai turun 3 kilogram itu, pernah nggak?
Iya, sebetulnya sih aku nggak pernah ya, karena aku tuh entah kenapa terlalu, eee, kaku gitu ya, dan terlalu stuck, di mana targetku tuh, ya, li masih 15 kilogram, gitu, sedangkan yang penurunan 3 kilogram ini tuh jarang aku lihat sebagai pencapaian gitu, kayak cuman hasil aja gitu, gitu. Dan pada akhirnya tuh karena mungkin dari sisi mindset-ku juga, eee, beranggapan seperti itu, jadinya tuh hal itu nggak jadi pencapaian bagiku, gitu, kayak cuman hasil dari yang selama ini aku kerjakan aja.
Hmm. Mmm, gitu. Eee, ya, sebenarnya wajar juga, eee, punya perasaan seperti itu ya. Tapi mungkin kalau Kakaknya bisa mencatat dan merayakan pencapaian kecil secara rutin, mungkin itu juga akan memberikan motivasi ke Kakaknya. Kakaknya bisa lihat, "Oh, waktu itu saya, eee, sekian nih beratnya, sekarang udah turun 3 kilogram. Nanti mungkin 2 bulan lagi turun lagi 3 kilogram lagi." Gitu, dan, jadi Kakaknya bisa menghubungkan penca pencapaian tersebut ke langkah yang menuju ke tujuan yang Kakaknya mau, sebanyak 15 kilogram. Mungkin bisa memberikan hadiah sed sederhana untuk memperkuat motivasi Kakaknya. Bagaimana menurut Kakak, kira-kira sarannya cukup <chuckles> baik nggak?
Ya. Ya. Oh, oke. Ya. Oh, oke oke. Ya, sebetulnya sih betul yang kamu bilang, ya, kayaknya aku tuh harus mulai merubah mindset-ku sendiri gitu, ya, di mana mungkin pada apa, ya, dari dulu sampai sekarang tuh aku selalu terpatok dengan target besar, gitu, ya, kadang tuh kurang ngasih perhatian kepada target kecil yang sebetulnya sudah aku capai, gitu, tanpa sadar. Kayak contohnya yang tadi turun 3 kilogram dalam 2 bulan, bahkan kayak setelah aku bercerita kepada Kakak, gitu, dan mendengar respon Kakak tuh aku jadi ngerasa, iya, betul juga, ya sebetulnya 3 bulan dalam eh, 3 kilogram dalam 2 bulan itu tuh bener-bener kayak sebuah pencapaian yang mungkin di luar dari aku tuh banyak juga yang nggak bisa melakukan itu ya. Sehingga aku tuh kayak, eee, pada akhirnya tuh, mmm, berfikir ya kalau sebetulnya hal-hal seperti itu tuh merupakan pencapaian, memang harus aku apa, ya, kasih reward, ya, atau mungkin hadiah, gitu. Tapi sebetulnya kalau aku boleh tanya lagi gitu, ya, kayak, eee, reward seperti apa sih sebetulnya yang harus aku berikan, gitu, tanpa kayak mengganggu, eee, program diet aku, gitu? Karena kan kalau misalkan aku reward-nya makanan, nanti terganggu juga gitu pada akhirnya diet yang aku jalankan, gitu, ada saran nggak?
Mmm. Mhm. Mhm. Eee, sebenarnya reward makanan juga tidak mengganggu ya sebenarnya, asalkan tidak berlebihan, gitu. Mungkin kalau Kakaknya, eee, sudah berhasil, eee, mencapai turun 3 kilogram terus udah, gitu, "Oh, kali ini aku boleh deh, eee, hari Sabtu, karena mungkin sama pasangan atau sama keluarga makan yang sedikit enak." Gitu, itu sebenarnya tidak mengganggu program, eee, apa, eee, diet Kakaknya, karena justru kalau kita makin menahan-nahan diri, selalu makannya yang harus fokus yang, eee, yang untuk diet, itu kan juga jenuh juga ya, jadi kita kadang-kadang kayak kurang motivasi, gitu. Kalau misal sekali-sekali Kakaknya masih bisa menikmati makanan yang Kakak suka asalkan tidak berlebihan, itu tidak akan meng apa, mengganggu program diet Kakaknya juga kok. Terus Kakaknya mungkin, eee, mengingat lagi alasan awal itu bukan target, eee, yang angka aja tapi kan, eee, motivasinya harus jangka panjang ya, eee
Oke. Oh, iya, betul betul. Ya ya. Ya. Eee, betul juga sih. Ya. Oh, oke, betul betul betul.
juga maksudnya kalau misalnya Kakaknya, eee, oh, kali ini, eee, kita cuman, eee, ringan, gerak, eee, apa namanya, cuman jalan kaki aja atau, eee, olahraga yang kecil-kecil dulu, gitu, nggak langsung tiap hari ke gym atau apa, kan juga mungkin jenuh, ya.
Iya iya. Iya. Ya ya. Betul betul betul betul yang kamu bilang kayaknya, eee, kayak aku harusnya merevisi lagi ya plan aku di awal, gitu, sehingga lebih jelas, gitu, kayak target kecilnya apa, target mungkin utamanya apa, dan juga, eee, gimana caranya kayak apa, ya, membuat pencapaian atau mungkin target itu tuh sebuah pencapaian yang bagus, gitu, untuk aku. Dan betul yang kau bilang, kayaknya selain berat badan itu sebetulnya banyak apa, ya, eee, keuntungan yang bisa didapat dari diet itu sendiri, ya, mungkin dari sisi kesehatan juga, gitu ya, yang harusnya bisa jadi ka jadi target juga, gitu ya, untuk aku tulis dan aku rencanakan, gitu, selain dari berat badan itu sendiri. Dan aku setuju banget terkait, eee, makanan yang tadi kamu sempat singgung, ya, karena aku pikir-pikir lagi, ya, betul juga sih, kayak mungkin makan sekali yang memuaskan, apa ya, rasa aku gitu, dan ego aku tuh, eee, kayak dibutuhkan, gitu, untuk kayak pada akhirnya tuh membuat aku tuh lebih santai dan lebih, eee, menikmati diet dan juga program yang aku jalani sekarang gitu ya, apalagi kan tadi sempat kamu, eee, singgung juga, gitu, kalau sebetulnya kalau nggak berlebihan tuh nggak masalah, gitu ya, selama masih kayak sesuai dengan porsinya, dan mungkin pada akhirnya tuh ng eee, nggak mengganggu pola makan yang, eee, akhir-akhir ini aku jalankan, gitu. Apalagi juga tadi kamu sempet singgung, bisa kamu isi dengan kayak jalan-jalan dengan, eee, istri dan anak, gitu ya, dalam tanda kutip tuh "quality time" dan juga kayak me-recharge lagi, eee, emosi dan juga s eee, energi yang ada di dalam tubuh aku ini.
Betul. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Betul, Kak. Kalau saya boleh tambahin sarannya, mungkin Kakaknya, eee, juga bisa mengubah fokus, bukan hanya penurunan, tapi itu maintains. Kakaknya bisa tetap di eee, apa namanya, di timbangan yang itu, gitu. Eee, karena kalau ora eee, kalau harus kita pikir, ini harus terus turun, gitu, kan kadang jadi merasa lelah ya. Soalnya kan masa kita harus udah susah payah terus-terusan harus turun, ya, eee, agak susah juga, gitu. Ya, mulai lah kayak kita target kecil dulu, realit eee, kita harus balik ke eee, realistis, gitu ya, eee
Ya, boleh. Oh, oke. Oh, oke, ya. Ya ya. Oke, betul betul. Ya ya ya.
Kalau Kakaknya makan teratur, tidak naik nih berat badannya selama 2, 3 minggu
Ya.
itu udah bagus, yang penting lanjut, nggak perlu sempurna tapi terus sedikit demi sedikit bisa, eee, mungkin Kakaknya turun, eee, berat badannya. Bagaimana kalau menurut Kakaknya?
Wah, betul banget sih, kayaknya mengubah target dan juga mindset itu penting ya dalam hal aku ingin kayak menyempurnakan dietku gitu dan, bener yang kamu bilang tadi, gitu ya.
Mhm.
Kayak, eee, beberapa hal tuh memang harus diubah, dari mindset yang aku, eee, sempat, eee, punya sekarang, gitu ya. Kayak contohnya tadi gitu, kayak, eee, apa, selain dari menurunkan berat badan, mungkin sebetulnya berat badan yang stabil itu atau mungkin nggak naik, nggak turun, itu bahkan sesuatu pencapaian juga, ya, karena, eee, mungkin, eee, selama ini aku terlalu fokus ke turun-turun terus, gitu, sehingga yang ada tuh atau yang numpuk tuh stres aja, gitu, dan stres itu lah ya yang memunculkan rasa apa, ya, motivasi yang kurang, gitu, sehingga dengan saran yang kamu berikan tadi sih aku cukup paham sih be bagaimana caranya pada akhirnya, eee, cara atau metode yang kamu bilang tadi tuh bisa menumbuhkan, menata motivasi yang tumbuh sedikit demi sedikit, gitu ya, eee, dalam artian tuh tidak berkurang seperti yang aku punya sekarang, gitu.
Iya. Mhm. Betu Mmm. Mhm. Eee, dan, eee, kalau boleh Kakaknya kalau aktivitasnya itu kadang-kadang kalau misalnya terlalu monoton ya, itu, eee, berat badannya biasanya akan tetap. Mungkin berganti, eee, jenis olahraganya, misal kali ini jalan, dalam seminggu Kakaknya udah turun nih, eee, seminggu berikutnya mungkin yang lari gitu, karena begitu, eee, apa, aktivitasnya berubah, kadang-kadang, eee, berat apa namanya, itu juga bisa memberikan, eee, apa, peni eee, perbedaan untuk, eee, turun, eee, berat badannya, gitu. Pokoknya aku dukung Kakaknya, apa pun langkah kecil yang Kakaknya ambil, pasti saya semangati gitu.
Ya. Ya, oh. Oke, iya iya, aku paham. Ya. Ya. Oke oke, aku paham banget sih apa yang kamu sampaikan, gitu ya. Karena betul yang kamu bilang, aku jadi keinget lagi nih kalau misalkan olahraga yang terlalu, eee, monoton dan rutin itu pada akhirnya tuh tubu tubuh tuh menjadi beradaptasi, gitu ya. Sehingga akan sulit yang namanya mengalami perubahan gitu, apalagi kan yang kayak kayak kamu bilang tadi, di jalan kaki seminggu gitu, ya, terus mungkin seminggu lagi kayak, eee, intensitasnya dinaikin, nah, itu baru kayak pada akhirnya tuh bisa kayak memaksimalkan diet yang aku punya dan juga kayak program olahraga yang, eee, aku jalani, gitu ya. Wah, terima kasih banyak, ya, saran-saran kamu tadi bagus banget dan sungguh itu sesuai dengan, eee, masalah yang aku punya saat ini, gitu, dan pada akhirnya tuh aku cukup lega setelah cerita dengan kamu, gitu, karena banyak masalah yang, eee, sebelumnya aku pikirkan sekarang sudah mulai ketemu jalan keluarnya. Wah, terima kasih banyak, ya, sudah meluangkan waktu dengarkan ceritaku.
Betul betul. Mhm. Iya. Terima kasih juga untuk, eee, ceritanya, semoga Kakaknya tetap semangat dan saya percaya kok Kakaknya pasti berhasil menurunkan berat badan sesuai dengan yang Kakak inginkan, walaupun mungkin sedikit demi sedikit, eee, terima kasih, Kak. Sampai jumpa lagi.
Ya. Ya. Ya, terima kasih, sampai jumpa lagi.
Yo.